Ồ, ôi trời ơi, nghe thôi đã thấy sợ rồi nè. Thế xong rồi cái lúc mà bạn, ờ, quay trở lại với Phú Quốc xong sau đấy bạn có kể lại câu chuyện này với cả người thân, bạn bè không?
Ừm. Ừm. Có chứ, mình kể với nhiều người lắm, để rời mình cũng muốn họ cảnh giác á, thứ nhất, cái thứ hai là cũng muốn cho họ biết là cái tình hình nà bên đó là như vậy là mình không nên đi. Tại vì, ờ, mình đi mà mình m mà mình đã biết là mình có thể là không an toàn rồi thì chắc chắn đừng có đi. <laughs> Ừ.
Ừm. Ờ. Ừ, đấy, thế <laughs> thế có mỗi mình bạn lao vào thôi chứ làm gì có ai. Ư, mọi người có mắng cho bạn một trận không? <chuckles>
Ờ, đúng rồi. À, mọi người cũng, ơ tại vì mọi người cũng, kiểu, hỏi, cũng tò mò hỏi là "Ồ, bây giờ tao có nên đi thử hông ta?", kiểu như vậy, ta nói: "Thôi, mày ở nhà tụi bây ơi! Đi qua mất công rồi rồi lỡ như bị bắt bên đó rồi sao? Mắc công tụi tao phải đi qua giải cứu này nọ nữa. Giải cứu hông biết chắc nó bắt hết nguyên đám luôn á, hông giải cứu được ai hết trơn." Ừm.
<laughs> Ừ. <laughs> Thật ấy.
Ừm.
Ối giời ơi, đi đi du lịch giá rẻ nhưng mà về chuộc về hơi đắt nha. <chuckles>
Đúng rồi, chuộc về mấy trăm triệu với cả tỷ á, hông có tiền là hông có tiền là mất bộ phận. <laughs>
Thật đấy. Mà á, có khi là chuộc về mấy trăm triệu, 1.000.000.000 nhưng vẫn mất bộ phận. <chuckles>
Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, nói chung là sợ, nói chung là nghĩ nghĩ t nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ tới Campuchia mà nổi da gà luôn á, kiểu mà, không thể nào muốn đi.
Ừm. Nghe nguy hiểm thật sự đấy, nhưng mà đấy, rất là may mắn là bạn đã thoát được rồi. Trời ơi, cũng rất là mừng cho bạn nha. <laughs> Chứ không thì giờ này không còn ngồi đây để nghe nói chuyện nữa rồi. <laughs> OK, cảm ơn, ơ, bạn hôm nay đã chia sẻ một cái câu chuyện về việc bạn gặp nguy hiểm nhưng mà cuối cùng thì cũng đã thoát được rồi. Rất là vui và rất là hay nha. Chào bạn.
Ừm, ừm, đang ni Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. <laughs> Đúng rồi. <laughs> Ờ. OK, cảm ơn bạn rất là nhiều đã dành thời gian để nói chuyện với mình nghen. Cảm ơn bạn, chào
Ừm.

Ra xe vẫn chưa ổn nghen, ý là, tụi nó vẫn, kiểu, nhìn theo á, tại vì mình rất là sợ, tại vì mình không có biết tụi nó đang suy tính cái gì hoặc là muốn làm cái gì mình, thì mình cứ đi xe, kiểu mà, đi xe taxi nà, rồi xong cái mình chạy thẳng tới đồn công an luôn, nên mình ngồi ở đó, ừ. Ý là mình hông có báo cáo, mình chỉ ngồi đó thôi, ý là ý là, tại vì mình cũng, kiểu, mình muốn chắc chắn kiếm đường về á, ý là mình phải tìm cái nơi an toàn ngồi trước đã, rồi xong mình tính sau. Nhưng mà thật sự mình cũng cũng cũng cũng không có tin tưởng cảnh sát Cam Cam Campuchia đâu, tại vì tụi nó móc nối với tụi tụi này hết trơn rồi nên là ờ, ừ, nói chung là ừ, nên là tới chỉ ngồi cho an tâm thôi xong rồi tìm cách đi về cho nó nhanh. Ừm.
Ờ. Ừm. Đúng rồi. <laughs> Thật ấy! <chuckles> Ừ. Ừ, nhưng mà, kiểu, sang Campuchia không cần giấy tờ gì hay sao mà cứ đi xe ô tô vậy thôi á hả?
Hông, tại vì là tụi mình là trong Đông Nam Á mà, tụi mình đâu đi cần gì đâu, thì tới cửa khẩu để qua thì người ta đưa trình trình cái passport thôi, là cái hộ chiếu thôi là đi vô rồi, hông có cần giấy tờ gì hết. Ừ, ừ đúng rồi, tại vì nó cũng muốn người Việt mình qua mà để mà tiêu tiền với lại là dễ lừa. <laughs>
Ừ. Ờ, thế thế thôi. <laughs> OK, nghe cái trải nghiệm này cũng thấy, kiểu, trời ơi, thấy, ơ, đau hết cả ruột gan rồi đây này, đang, kiểu, thắt hết cả ruột gan lại luôn á. Ừ.
Đúng rồi, sợ, rất là sợ luôn! Kiểu, mà bây giờ nó bắt mình mà lấy nội tạng nữa, trời ơi, muốn xỉu luôn á. Ừm.
Ờ, ấy, mà sao bạn lại, kiểu, s có suy nghĩ gì mà lại tự nhiên lại chọn cái việc là đi sang bên đó chơi đấy, muốn trải nghiệm cảm giác gi gì đấy? <laughs>
À! Tại vì thứ nhất là ban đầu là muốn đi đảo thôi, cái đảo gì đó gì đó, nói chung là nó cũng yên bình, thì đi qua nhưng mà, kiểu, nó cũng gần, nó cũng tại vì tò mò mà, mấy người tò mò trong phim kinh dị là hay ghê, hay đi sớm lắm. <laughs> Đúng. Đúng rồi, đúng rồi, mình cũng vậy nữa, tại vì mình tò mò lên nên la la mới mới gây ra cái vấn đề của mình á, mình cũng, ơ, đi qua xong cũng đi vô phòng sòng bạc chơi thử coi coi coi như thế nào, nói chung là cũng lớn, cũng quy mô, nhưng mà thật sự côn đồ nhiều quá với lại cách nói chuyện của tụi nó, kiểu như, ban đầu thì dỗ ngọt, dỗ ngọt mà không làm theo bắt đầu nói nặng lời rồi đó. Ừm.
Ừm. Đúng rồi đấy. <laughs> Mấy người tò mò là hay tạo ra kịch bản phim lắm! <laughs> Ừ, đấy, đấy. Ừm.